สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ วันนี้วันอะไรเนี่ย? วันพฤหัสแล้ว สบายดีไหมคะ?
ค่ะ ค่ะ สบายดีค่ะ แต่ก็ ค่ะ โอ๊ย ส สบาย อย่างงี้ก็ยิ่งแฮปปีนะคะ ค่ะ ค่ะ แล้วปกติมีแบบวันว่าง เวลาว่างนี่มีเล่นเกมบ้างไหมอะคะ?
โอ้ เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์จะได้ไปเที่ยวแล้วนะ อ๋อ อืม ไม่เล่นเลย
อ๋อ แล้ว แล้วคิดไหมคะว่าแบบว่า การเล่นเกมเป็นสิ่งที่ไร้สาระ? เพราะว่าหลาย ๆ คนเนี่ย เขาก็จะคิดว่าการเล่นเกมเนี่ย เป็นสิ่งที่ไร้สาระมากเลย แล้วก็คือ ก็ ก็ ก็ยังงงนะคะว่า ทำไมหลายคนถึงคิดแบบนั้น คุณ คุณคิดว่ายังไงบ้างอะคะ? ว่าคือทำไม ถ คนถึงเขา คิดแบบนี้กันได้ อะไรประมาณเนี้ยค่ะ ว่าเกมเป็นสิ่งที่ไร้สาระ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม แต่ก่อนตอนที่เด็ก ๆ กว่านี้อะ ตอนที่แบบโตมาเนาะ ก็เล่น ถ้าบอกไม่เคยเล่น ก็เคยเล่น เคยเล่นแบบ Mario อะ
ค่ะ ค่ะ อะฮะ อ๋อ อุ้ย เหมือนกัน เล่น Mario เหมือนกันเลย อุ๊ย ไม่ ไม่ค่ะ ไม่เบบีค่ะ Mario สนุกนะคะ แล้วก็ยากด้วย ไม่ได้เล่นง่าย ๆ อ่า ค่ะ Tetris โอ โอเค อา ๆ ค่ะ ๆ เข้าใจค่ะ
ดูเบบีไหม? <chuckles> Mario แล้วก็ Tetris อะไรอย่างเงี้ย มันแบบดูแบบเป็นเกม Beginner เออ ๆ แล้วก็ดูว่าแบบ แต่ก่อนก็ดูว่าแบบ ไร้สาระนะคนเล่นเกมอะ ดูแบบว่าใช้เวลาไปกับอันนี้เยอะ ไม่ได้แบบอ่านหนังสือ หรือว่าออกไปทำกิจกรรมอย่างอื่น ไม่ไปเตะบอล แต่มาเล่น Winning อยู่ใน ในเกมเนาะ เอ่อ เราก็งงว่าเขานั่งยังไงได้เป็นวัน ๆ อะไรอย่าง เงี้ย
อะฮะ ๆ เออ อือฮึ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ๆ อะฮะ อา ค่ะ ๆ ก็ เอ่อ ก็คือ อ่า อันนี้คุณคิดว่าความคิดนี้ เอ่อ มีที่มาจากอะไรบ้างอะคะ ที่แบบว่า ถ คือเขาถึงได้มองว่าการเล่นเกมเป็นสิ่งที่ไร้สาระ อย่างเงี้ยค่ะ?
<chuckles>